Я вот как-то заметил, что иду по очень странному для себя пути. Я щас ставлю свою карьеру, профессию выше собственных ценностей и вещей, вот которые я считаю правильных для себя. И я как-то не знаю, в каком направлении, получается, иду и вот теряю смысл в принципе во всех своих действиях. Потому что как-то, и с одной стороны, я вот стремлюсь к успеху, богатству какому-то, вот признанию, к деньгам. Вот. Но, у, пока я иду в этом направлении, мне приходится, вот, грубо говоря, быть не особо хорошим человеком, не особо вот добрым, вот корыстным, жадным, и вот много вот достаточно плохих вещей и вот как бы делать. Хотя я на самом деле очень добрый, и вот и хороший человек. И получается, мне вот приходится как-то идти через себя, чтоб дойти до цели, вот стать успешным и богатым. И из-за этого я вот боюсь, что я дойду до этой цели, но стану совсем, испорчусь как человек. И вот не знаю, вот и терь теряется смысл в принципе во всем. Вот. И хотелось бы узнать какой-то совет, как вот с этим посту и сделать. Мгм. Да.
Мгм. Да. А, знаете, какой первы первый вопрос приходит в голову? А вы с этим сталкиваетесь вот только вот недавно или это такая длительная история?
Это, ну, как-то я заметил- мне со стороны, мне сказали,- что я от меняюсь. Я вот заметил вот буквально месяца 2 назад вот это вот на своё поведение. И да, я вот меняюсь достаточно более в такую плохую сторону, потому что чем я дальше как-то иду в профессии, в карьере, тем я более такой злой, нервный, уставший. Из-за этого вот плохо вот как-то себя веду с людьми даже.
А, а вот есть такой момент, когда вы чувствуете, что в первую очередь эта ситуация отражается на близких людях, то есть семье, друзьям?
М. Ну да, это вот на них тоже отражается достаточно сильно. И вот как-то аж обидно за это.
Окей. И и а, п обращались ли к, э, к психологу или психиатру с этим со всем? Был такой момент или пока нет?
Нет, конечно, потому что вот я думаю, я обращусь, ну, вдруг мне скажут, что да, из-за п карьеры я забрасываю семью и плохо себя веду вот с людьми. И ш тогда бросать карьеру? А я не хочу бросать карьеру. Карьера- это моя цель в жизни, как-то стать успешным.
Мгм. М, а знаете, вяв что в первую в голову пришло, 1 мысль о том, что, а, это называется идти по головам, да, у нас вот по есть, есть такая фраза. А, с этим же сталкиваются так или иначе, когда ты ставишь выше эту условную карьеру или, а, близкие отношения. И, как правило, кстати, люди выбирают, э, карьеру быт, но момент, кт э, тут, мне кажется, есть такой, как как сказать, такая граница, когда мы начинаем делать больно близким людям за счёт своей карьеры. Вот если до той поры, пока мы не делаем больно, то it's okay, да, то есть нормально, но как только мы переходим эту черту, мы чувствуем себя ужасно. И если вы сейчас чувствуете себя ужасно, ну, значит, как минимум, вы не такой уж и плохой, раз вы это чувствуете.
Да-да-да. Да. Мгм. Да. Да. Н-да. Ну да. Ну да и вот как-то вот это всё равно, вот мысли и причиняют боль от этого, что я вот понимаю, и я это понял всё равно даже не благодаря себе, а благодаря вот со стороны вот словам и мнению, что вот, ы, когда вот мне сказали, что я раньше был другим человеком, более таким добрым и хорошим, отзывчивым, приятным, вот. И вот вспоминая какое-то прошлое, то да, я в принципе таким человеком был. И я просто не знаю. Я всегда вот из детства мечтал быть просто добрым, хорошим человеком, но успешным, вот, э, как-то богатым, может быть, с признание людей получать. И ну, как будто я с возрастом пока иду к этому, понимаю, что это как бы 2 вещи, которые приходится выбирать либ именно 1 из них: либо быть успешным, вот влиятельным, либо б добрым и хорошим человеком. Нельзя как-то вот балансировать, одинаково всё удерживая.
То. Ам, балансировка- это очень тяжёлое. А з а вот сами думали над тем, как это исправить? Вот есть ли какие-то мысли, с чего начать, а, и как эту ситуацию можно повернуть в, э, спять, то есть, да, вот на на 180.
Мгм. Ага. Ну, полностью вернуться, наверное, в то состояние, когда я был таким прям изначально хорошим человеком, не получится. Потому что у меня просто щас работа достаточно нервная, и я просто вот на нервах и уставший постоянно. И вот чтобы быть прям хорошим, добрым человеком, мне еще нужны как будто какие-то силы, чтобы я, а, находил в себе терпение, например, не срываться на близких мне людей, выслушать их, спокойно говорить добрые слова. Потому что это всё как-то занимает силы, время, терпение, которые, к сожалению, работа прям в забирает из меня. Вот. Поэтому это нужно вот как-то, может быть, медитации какие-то, концентрацию внимания, чтобы вот я как-то лишних слов не говорил.
Мгм. Мгм. Ну, кстати, по поводу медитации, это вы щас сами себе дали шикарный совет, потому что сам практикую, и это, п это правда классно помогает. Потому что, э, способ найти баланс с самим собою для нас на самом деле важнее, потому что без баланса в себе не сможешь найти баланс с другим. И по правде говоря, если уж так честно, ни одна работа не стоит того, чтобы, ам, ам, ломать отношения с близкими. То есть если мы выбираем, а, между А и Б, то, скорее всего, семья и близкие- это то, что мы никогда не поменяем, в отличие от работы, и то, от чего, а, как правило, люди не отказываются. Поэтому, мне кажется, самый главный плюс этой истории для вас то, что, э, вы чувствуете, вы видите, и вы знаете, что у вас есть проблема, и вы готовы с ней бороться. То есть 1 решение проблемы- это признать свою проблему.
Да. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Мгм. М-да. Н-да. Мгм. Мгм.
И у вас должно всё получиться. Просто мне кажется, что вам нужно, э, ф просто включиться в процесс, а, вот уже начать.
Ну да. Ну, н-да. Ну, как буд не знаю. Мне вот страх, что у меня вот не хватит этой энергии, вот всей вот сил просто. Как будто, э, как будто вот чувство, что вот добрые и хорошие дела и поведение забирают вот, ну, какие-то силы у меня, энергию, вот. Потому что, ну, нь я мя не вспирает энергии, по крайней мере, когда я на кого-то кричу, ругаюсь, эта энергия не забирает, наоборот, как-то мне силу дает, чтобы дальше вот работать. Вот эта злость, ярость. А вот добрые вещи, наоборот, забирают силы. Поэтому вот сложно как-то с этим.
М. Мгм. Мгм. М. А, я бы ещё посоветовал- не знаю, насколько вы религиозный человек,- э, то есть имеет место быть религия, которая как раз таки нас обычно направляет. Если не религия, да, это в случае, если человек нерелигиозный, то, на мой взгляд, очень классно помогает спорт. Вот именно з борь борьба с негативом, то спорт, на мой взгляд, по себе могу сказать, это лучшее средство, которое может быть. То есть прийти отпахать в зале час или просто потренироваться с грушей, или н неважно, даже бадминтон поиграть- это такой заряд эмоций к выбрасыванию вот этого, э, тестостерона нашего мужского, да, что чувствуешь себя намного лучше. И не зря многие это практикуют, то есть прям, м, конкретно, прям часто.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. М. Н-да. Мгм. Да. Мгм. Ну, вот не думал, кстати, об этом. Вот достаточно хороший, вот, способ. Вот, а как, вот, можно ещё, вот к контролировать себя, вот чтобы, вот не срываться на людей?
Есть классный фильм, называется, а, на английском не помню, как называется, но, по-моему, "Борьба с гневом" называется на на русском. То есть здесь очень часто распространена практика, а, работы в группе. То есть вы точно найдёте кучу онлайн, а, групп анонимных, э, правило, где люди борются с, тем, что у них как вечный негатив, озлобленность. А, ещё бы посоветовал просто проводить больше время, ам, с людьми, которые вам х приятны. То есть вряд ли ты захочешь причинить боль, а, какому-то близкому человеку. А, то есть ты можешь это сделать, но не намеренно. Вот если вы это делаете не намеренно- это одно. Если ты причиняешь ему боль намеренно, наверно, здесь уже точно стоит к психологу обратиться, потому что вы получаете с от этого удовольствие, а не намеренно- ну, всё бывает в жизни: можно нагрубить, накричать, но если подойти извиниться, то это можно исправить.
Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Н-да. Ага. Ну, в принципе, да. Вот, глав ну ст вот да. Надо постараться всё равно даже не доводить до момента. Потому что не хочется как-то вот просто на кого-то вот орать и злиться. Вот, ну да, хочется просто быть вот па обычным хорошим человеком, который делает свое дело, зарабатывает деньги. Вот, и приходит там добрый, веселый, как вот в фильмах каких-то старых или мультфильмах, где вот вот работник с приходит счастливый. Дома его ждет семья, все улыбаются, вот. Ну что вот, к сожалению, такого нет. И надо, вот, н пить может даже лекарства пить, э, ди антидепрессанты, успокоительные, чтобы ненароком уставшим после работы кого-то не прибить случайно.
Не хочет. Ну, антидепрессанты- так себе история, если честно. А пробовали, например просто смотреть, э, хорошее, доброе кино, мультики, как-то вот заре Вы вы в целом, вот вопрос: вы эмпатичный человек?
Да. Э, думаю, да.
Ну, вот если эмпатичный человек, можно же заряжаться положительными эмоциями. Например, сделать себе какую-то традицию и смотреть, э, перед сном с близкими или, да даже одному. То есть просто посмотреть какое-то отличное кино. Ну, тем более щас трас такое время- Рождество, какие-то рождественские фильмы. Немножко атмосферу себе поднять, э, чем-то позитивным, положительным. Это классно заряжает.
Мгм. Да. Мгм, ну да. Ну да, надо будет попробовать. Вот, может, заряжусь хорошим настроением таким вот рождественским и буду ходить уже вот, э, с рождественской улыбкой. Надеюсь, люди не подумают, что я злой и так хожу, просто улыбаюсь. Ну да, надо вот шапочку какую-нибудь такую рождественскую купить, чтоб люди меня меньше боялись.
Но, а карьера в целом как вот, э, развивается? Это стоит того, чтобы вот, ну, то есть ставка на карьеру идёт? Чувствуете, что оправдывается?
Да, потихонечку идет, и я развиваюсь в этом. Поэтому да, вот оправдываюсь.
А по времени? Вот, э, время много, мало? На лич на лич ну, то есть внерабочее время его меньше, наверное, становится, да?
Ну, много времени и Ну, карьера вот так забирает у меня где-то, э, часов 8-10 в день, вот обычно вот рабочий день и всё. Поэтому, вот в принципе вот так вот.
Мгм мгм. Ну, на мой взгляд, всё-таки здесь самое главное из того, что мы подчеркнули по разговору, что вы эту проблему знаете, вы с ней знакомы, и у вас есть желание над ней работать. А всё остальное- это уже вопрос того, как вы включитесь. Но я бы посоветовал вот из 2, наверно, самый для меня дельный совет- это спорт. Потому что могу из своего опыта пре пре ну, то есть дать, что спорт шикарно помогает, особенно мужчинам, на мой взгляд, у нас тестостерона-то побольше. Вот и, а, ну и, конечно, заряжаться положительными эмоциями, гулять, развлекаться, получать какой-то, м, позитив, скажем так, по жизни.
Мгм. Да. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Ой, ну да, замечательный, в принципе, вариант. Котором я не думал, что вот можно, да, энергию вот такую злую в спорт у убирать, а хорошую энергию брать имить фильмов, да, вот медитации. И на крайний случай всегда вот, наверное, хороший вариант будет- ходить к психологу, если мне вообще ничего не будет помогать. То, вероятнее всего, психолог вот поможет как-то со всем этим справиться. Так что, слушай, большое тебе спасибо за столько вот замечательных советов, о которых я, в принципе, даже не думал. И наверняка вот парочку из них я применю. Так что большое тебе спасиб
Не за что. Конечно, всегда рад помочь. Поэтому спасибо большое за разговор. Мне кажется, продуктивный, классный разговор.
Да, спасибо тебе большое. Всего тебе хорошего. Пока-пока.
Спасибо. Всего хоро Спасибо.
Мгм.